حرفيًا، يعني مثلًا أقول لها: "ما فيش نسكافيه." تقول لي: "لأ، يعني إيه ما فيش نسكافيه؟ اطلبوا نسكافيه." طَب أبُص لها كده وأقول لها: "طَب ما تشربي شاي، في ينسون، في كاكاو، في أي حاجة تانية، ليه لازم النسكافيه يع" <laughs>
آه. آه. في تقييمات في في تقييمات بتحصل وفي حاجات يعني ع ما ما تضرّوش نَفْسكم <laughs>
حرفيًا. بجد آه، يعني الموضوع كان بيبقى صعب يعني وعايزة أقول لك في مرّة كده أنا كنت مشهورة بطريقة نسكافيه كده في العيلة إنّها عارف بقى جَو إن أنا أقعد أقلِّب بالمعلقة كتير أوي عشان الفوم يتعمل وبتاع.
إمم.
ف فهي طريقة نسكافيه كده ج زمان كانت مشهورة يعني، فأنا آه، آه أوكي
أيوه أنا عارفها، عارفها، عارفها، عارفها آه، بتحُطّي كده النسكافيه والسُكَّر وشوية مَيّة صغيرين، تقعدي تقلِّبي كده ولماّ دراعِك ي يُقَف ب تحسّي كده ولأ وتحسّي إن قَعْر الكوباية هيُقَع من كتر
برافو. أيوه. أيوه.

وعايزة أقول لك يومها قعد لغاية الساعة 01:00 هو عرف إن أنا نمت تقريبًا، يعني جوزي تقريبًا قال له دي نامت خلاص أو كده وقعد لغاية الساعة 01:00 معاه، بس بس وقتها اتفهمِت إن أنا فعلًا ما كنتش جاهزة إن أنا أستقبل ضيوف، يعني ما أنت جاي برضه في نُص الأسبوع برضه مش يوم خميس مثلًا هأقول لك: "آه مثلًا هنصحى بُكره."
إمم. أيوه. مشكلة. إمم، إمم، إمم. في ناس بتقُول لك أصل أنا بقى يعني ما لِسّه هاكلم ابني، ده ابني.
آه ده بيت إبني يا نهار أبيض! ده أنا يبقى معايا مفتاح أص ده أنا افتح عليكم بالمفتاح، بتتكلموا في إيه؟ <laughs>
فده ابني، ده ابني ودي مرات ابني، بالضبط بالضبط كده <chuckles> إيه ده فين ال زمان.